जी, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और इसपे मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, आप लोगों की तारीफ़ें असल में हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, जब तक कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रहता है। और अपनी तारीफ़ के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला काम मेरा है मैं अपने लिए डायरी लिखता हूँ। अब क्योंकि हमारे हमारे जो जीवन में मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे अंदर कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों हैं। तो कहीं न कहीं मैं स्वयं की तारीफ़ करने से बचता हूँ, कुछ चीज़ों में। क्योंकि अपनी नज़र बहुत जल्दी लगती है। साथ ही साथ एक प्रकार का जो घमंड है, गुरूर है, वो आ जाता है, इसलिए मैं अपनी तारीफ़ करने से बचता हूँ और साथ ही साथ जब मैं डायरी लिखता हूँ, तो आप भी ये बात समझ सकते हो कि डायरी जब हम लिखते हैं, तो हमारे बारे में कुछ गलत चीज़ें भी हमें याद आती हैं क्योंकि हम सोच-विचार कर तो हम अपने बारे में जब लिखते हैं और कुछ चीज़ें गलत होती हैं तब मैं उसको फ़िगर आउट करके ये सोचता हूँ कि हाँ, नहीं अब इस चीज़ को सुधारने पर मुझे काम करना है। और जब भी जब भी मैं कुछ अपनी खामियों को सुधारता हूँ, तब मैं अपनी तारीफ़ करता हूँ, अपने आप को शाबाशी देता हूँ।
जी। अच्छा क्या बात है। हुँ। हाँ जी। ठीक है। हुँ। क्या बात! बहुत अच्छा करते है। हुँ। लेकिन आपकी तारीफ़ करने का तरीका क्या होता है? ऐसे कौन-कौन से कार्य करते हैं आप जिससे लगता है कि वाह! ये मैंने बहुत अच्छा किया और बहुत खुशी होती है? और ऐसे अ अ, कौन-कौन से फिर मनोबल बढ़ता है कि हाँ, मुझे ऐसा और कार्य करने चाहिए जिससे हमें काफ़ी खुशी मिलती है?
हुँ।